Ya, mungkin gini Bang, ya, kalau kata saya, sih, kalau kata gue, sih, gini, enggak mungkin, sih, ibunya enggak ngerti eee, apa, ibunya tuh enggak enggak tahu, Bang. Ya kan? Jadi, gini, Bang, jangan sampai Abang digampangin, gitu. Ya, udah ke situ aja, sih, kan enggak mungkin anaknya enggak ngerti, gitu. Kalau misalnya anaknya ngerti, sih, pasti dia bilang dong sama, "Jangan, dong, mah! Kan adek ataupun aku, ke kan aku kan udah enggak gimana lagi ama dia," gitu, misalnya gitulah, ya, kan. Tapi, selang kok, masih digituin, dan, e eee, mantan Abang masih fine-fine aja, masih oke, enggak maksudnya nggak masalah. Itu kalau kata <hiccups> kalau kata, gua sih Bang itu itu sih benar-benar beracun itu Bang, namanya, Bang. Hati-hati, loh! Maksudnya, ya jangan sampai jangan sampai kebaikan kita tuh disalahgunakan, gitu. Kalau kalau kalau aku sih ngelihatnya ke situ, ya. Jadi, harus didudukin pada ininya, Bang, didudukin pada tempatnya, mungkin, ya. Saya mungkin enggak sama orang tuanya, tapi sama sama yang jadi mantannya, gitu. "Ini ini kita enggak bisa kayak begini terus, dan maaf sebelumnya, mmm, tanpa mengurangi rasa hormat saya sama orang tua kamu, tapi untuk ke depannya, eee, cukup cukup, ya, cukup," gitu, Bang, kalau kata saya. Jadi, bukan ke orang tuanya langsunglah, tapi ke ke yang jadi mantannya iya dong. Kan kita kan ada adab juga, ya. Mungkin seperti itu kayaknya.
Mhm. Nah. Iya. Nah, makanya jadi Mhm. Oh. Oke oke. Benar, sih. Nah, gue juga nanti bakal coba, deh, ngobrol langsung, berarti gue harus ketemu sama mantan gue lagi, kan?

Iya iya iya. Harusnya Abang bilang Bang, dari pertama, "Mata gue emang cuman 2 tapi mata mata gue" gitu dong Bang. His <laughs>
Nah, ini, betul betul. Iya ya, bener ya.
Eee, nggak, soalnya tapi, gini Bang, rata-rata sih ya, emang kalau kalau orang bilang, "Kalau udah nggak ada, baru kerasa," ya nggak? Mungkin dia mantan Abang juga kayak gitu, ya kan? Jaman adanya di-slow-slow-in, disantai-santaiin, ya kan? Maksudnya, "Ah gini aja, santai sih," gitu, nggak akan bisa ampe gimana, gitu kan. Nah, pas bener kejadian baru dia, "Waduh nih, gimana nih?" Gitu. Ya
Betul. Mmm. Iya.
Kalau kalau kita lihat sih memang yang kayak gini mah, e udah sering ya, Bang, ya. Cuman memang, eee, jatohnya kalau udah ngeganggu Bang, rasa-rasanya sih, emang
Mmm.
emang harus diobrolin dulu yang bener, Abang Abang sediain waktu sekali untuk ketemu. Mau mau keki kek, mau nggak nyaman kek, gitu, Abang ketemuin aja dulu Bang. Bilang aja baik-baik, dewasalah kita, eee, gini, "Mantanan kan nggak harus musuhan," kayak gitu.
Nah. Bener sih. Oh sempet nih, eee, ngelakuin apa yang lo bilang sebelumnya. Karena kan, war kebetulan gue juga deket nih ama keluarga mantan gua.
Mhm. Mmm, terus terus? Mhm mhm.
Cuman karena, yang dimintain tolong itu orang tuanya melalui mantan gua, gua itu sulit menolak. Karena gua merasa kayak
Mhm. Lah?
Betul, karena gua langsung keingetan dengan orang tua gue juga nih, yang perlu dibantu. Sebenernya, eee, mis minta tolongnya macem-macem ya, bi bisa dari materil, bisa dari, eee, waktu juga. Nah, itu yang bikin gue merasa kayak, "Wah, ini udah nggak ada batasan lagi sih," padahal
Iya iya. Mmm. Waktu, tenaga, kayak gitu-gitu kali ya?